Com certeza, eu concordo com você. Eu também gosto muito de me movimentar. Eu confesso que agora, com essa chuva, tal, mudança de tempo, de estação, tá me dando um pouco de desânimo, porque a minha a minha academia é longe da minha casa. Mas enfim, você tá certíssimo de de continuar. Quando está chovendo, você não faz, então, como é que é? Ou você faz também?
Sim. <laughs> Então, por incrível que pareça, eu também faço. Eu não sofro muito com com o frio não. Eu vou oi? ah, tenho muitos, <laughs> tenho bastante. Mas exercício é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
Gente. Você tem defeito? Brincando. <laughs> Ai, que legal. E aí como é que você se prepara, assim, porque eu imagino que você tem que ter um tênis especial, uma capa de chuva, como que é?
Sim, é ba é exatamente isso, pra cada exercício, eu tenho um tênis diferente. Tenho tênis para o crossfit, tenho tênis para o ginásio, e tenho tênis pra fazer minha trilha. E, quando eu vou fazer trilha, e está chovendo, eu gosto mesmo de usar regata, porque querendo ou não, se você for usar um camisa mais de frio, assim, você vai suar, vai sentir um calor extremo na mesma. Então eu gosto de usar um regata, u uns calções, boto meu tênis de trilha e vou. Só vou.
Hã. Então você não mas aí você bota uma capa de chuva, ou não?
Não, não boto capa de chuva não. Eu adoro tá na natureza sim, vou na chuva. <laughs>
Você vai na chu "Vai na chuva, é pra se molhar mesmo". Você faz desse ditado a sua a sua pratica.
Exatamente, exatamente, estou na chuva pra se molhar.
Gente, interessante, eu nunca nunca nunca tinha conhecido alguém que g que fazia assim, trilha na chuva, interessante. Te tem tem gosto pra tudo mesmo, né. E, mas no verão, por exemplo, vo no calorão, você faz?
Exatamente.